No, no, c'ho ecomunque questo se uhm, a me la cosa che, diciamo, mette ansia degli ascensori è soprattutto quando leggi che magari possono salire tot persone e poi vedi che magari ne salgono il doppio. E ti faccio anche un esempio, la volta di cui ho avuto più paura ero, ehm, praticamente a Bratislava con una mia amica e praticamente, ehm, c'era da visitare questa questa torre. Ovviamente, ehm, non stiamo parlando di tantissimi anni fa, quindi comunque uno pensa che gli ascensori siano abbastanza tecnologici. Ad esempio, e esa ese es cioè, a ad esempio, ti dico che, ehm, siamo salum siamo andati anche in cima al Burj Khalifa che ci mette diciamo meno di 1 minuto a salire in cima. Esatto, quindi noi siamo andato in questa torre pensando che comunque, ehm, fosse tutto tutto a posto. Quando sia quando siamo arrivati che abbiamo dato il il biglietto, ehm, praticamente dopo abbiamo oltrepassato insomma i controlli e praticamente ci siamo ritrovati in questo corridoio fatto di tendoni neri. E, proprio giù in fondo, in un angolino, c'era questo ascensore, ma era minuscolo, era veramente un ascenso cioè.
Ah! Okay. Mh-mh. Che sia sicuro. Oh, certo. <chuckles> Mh, certo, quindi super-tecnologico. Ah! Okay, quindi già l'accoglienza non era delle migliori. <chuckles>
Già lì già lì io volevo <chuckles> volevo andarmene. Esatto. E, ehm, e poi la cosa che mi ha messo ancora più paura è il fatto che, oltre a essere molto piccolo e le persone davanti a noi erano molte, ehm, ci siamo tutti ritrovati dentro questo ascensore, quindi non sapevo neanche se, diciamo, l'ascensore potesse portare tutte quelle persone.
Volevi scappare, okay. <chuckles> Mhmm, okay quindi erano più persone rispetto a quelle che poteva portare, oppure è stata uni una diciamo un'idea che ti sei fatta lì per lì?